No, in realtà s insegno per la scuola francese, l'Éducation nationale, quindi sono e sono dei co dei collegiali, dei dei ragazzi che vanno in scuo ehm, alle scuole medie, che che secondo me
Ah, d'accordo, stai parlando sì, uhm, va bene, va bene. Ma senti, mhmm, a un certo punto hai detto: "Io devo", hai usato proprio il verbo dovere, no: "Devo organizzare le lezioni in questo modo", quindi, ehm, non è un tuo metodo che hai sviluppato, è qualcosa che ti è stato un po' imposto a livello del programma formativo della scuola?
Sì. Sì, ci sono delle linee guida che, ehm, sono abbastanza, mhmm, mhmm, severe, perché, ehm, comunque noi in tan in quanto professori siamo soggetti a delle visite di controllo periodiche, ehm, nelle quali so' diciamo sono a sorpresa e ne nelle quali noi dobbiamo dimostrare che stiamo seguendo le direttive che il rettorato ha deciso. E quindi sì devo, perché tra l'altro il sistema francese è completamente diverso da quello che è magari il sistema italiano o quello che era.
Ah, ecco. In che in in che riguardo?
Beh, perché io ho studiato la lingua in una maniera molto, ehm, strutturalista diciamo. L'esercizio di grammatica, dì e lo fai. Invece, eh, come ti ho raccontato, in Francia c'è tutta una visione più organica del del corso di studi, del come si insegna e per esempio la grammatica è qualcosa che non si fa.
Mh, d'accordo. Quindi, viene sostituita magari da una pratica più accentuata, quindi viene spiegato qualcosa però già con un contesto?

Senti, oggi mi andrebbe di parlare con te, mhmm, di un argomento che in realtà, bah, può toccare sicuramente la sfera professionale, però anche altri ambiti, non so qualche hobby. Tu come fai ad affrontare il blocco creativo quando ti senti fermo?
Uhm, bene, mhmm, diciamo che il blocco creativo mi mi viene soprattutto in termini lavorativi, nell'ambito lavorativo, in quanto profess
Mh. D'accord cosa fai?
in quanto professore di italiano per stranieri, devo creare delle sequenze, una serie di lezioni che in qualche modo abbiano tutte un fil rouge, un filo comune. Quindi devo inserire in una tematica specifica, come può essere ad esempio, uhm, le vacanze, uhm, qualcosa che ha a che fare con la grammatica della lingua, uhm, qualcosa che ha abbia effettivamente a che fare con i vocaboli che si possono ta utilizzare in vacanza. Uhm, gli aspetti culturali importanti, un aspetto culturale per capirci può essere la città italiana dove andare a fare vacanza. E tutto questo tutto questo ambaradan deve, diciamo, intrecciarsi in maniera organica, in maniera graduale, ehm, per appunto accompagnare lo studente in in maniera
Mh-mh. Chiaro. Sì, sì, poi insomma, sono appunto sono persone, uhm, come ti posso dire, comunque di una di una certa età, ecco. Immagino che le università per stranieri si rivolgano un po' a delle fasce di età magari un po', uhm, più, uhm, alte rispetto all allo studente universitario comune, oppure non è così?